У меня такая проблема, что мне не хватает времени на хобби. Ну, то есть, как бы, время у меня есть. Я не могу сказать, что я, там, перегружена чем-то, но я нахожу себе всё равно какие-то дела такие, вот, не самые важные. И всё равно получается, что как будто, вот, мне не хватает дня, чтобы распределить правильно время, да, и выделить, э, это время, ну, на хобби, на, там, куда я хочу сходить, там, на спорт, на ещё какие-то занятия. То есть я, вот, вроде бы, стараюсь как-то составить даже план иногда. Вот, я делаю такое, думаю: ну, вот сейчас я, там, составлю план на завтрашний, да, на следующий день и, вот, по-любому, там, выделю себе время на хобби. Но начинается, да, новый день. Я либо проспала, либо утром какие-то дела меня отвлекли, и что-то пошло не так. И, в общем, я такая: ой, ну сегодня опять не успела. Ладно, как-нибудь в другой раз схожу. То есть я вот не умею планировать своё время, и меня это от прям бесит. Я злюсь на себя. Я не понимаю, как, как мне найти время на хобби, как выделить это время и как распределить, э, своё время. Вот нужен твой совет, что, что с этим делать.
Да, спасибо, что обратилась. Я понимаю, что это, вот, может быть, м, даже обидно, когда тебе не хватает времени и, а, когда очень трудно ра распределять это время, когда очень трудно найти это время. Вот. И на самом деле очень естественно чувствовать разочарование по этому поводу. Потому что получается так, что радость от хобби отодвигается на 2 план. Вот, ам, я попробую дать тебе какие-то советы и помочь, только хочу задать парочку уточняющих вопросов, если ты не против, чтобы немножко разобраться. <chuckles> Окей, хорошо. Такой, знаешь, вопрос: а какое хобби для тебя сейчас, вот самое важное, и зачем они тебе?
Да. Да, конечно. Ну, сейчас я хочу пойти в спортзал, а, и сделать это регулярно. Ну, то есть я уже начала, но я не могу, вот, ходить регулярно так, как я себе это представляла. Ещё мне хочется восстановить тренировки по теннису, и ещё я хочу пойти на танцы. Ну, я понимаю, что, прям сейчас всё это слишком много, да, хотя бы постепенно с чего-то одного начать. Но вот, э, из-за того, что, да, я не могу правильно распланировать своё время, вот, даже поход, э, в зал, а, у меня, вот, всё равно не получается регулярным. А, ну, как бы, это для того, чтобы я чувствовала себя хорошо, для того, чтобы, ну, эмоционально, да, и в физическом плане, как бы, э, выглядеть красиво и хорошо себя чувствовать. В общем, ну, пока у меня это не получается, а только испытываю разочарование и грусть.
Так. Мгм, ну, то есть <laughs> Ну, и это хорошо. Ну, это нормально. Ничего страшного в этом нет. А, а у тебя мотивации то есть хватает? Ну, просто не хватает времени, да?
Ну, получается, да. Вот из-за того, что я или не умею управлять своим временем, или неграмотно его как-то распределяю, а, получается, да, что не хватает времени.
Да. А ты хочешь, м, больше энергии вот на свои хобби? Потому что обычно знаешь, когда ты, а, когда трудный день прошёл, тебе у тебя уже не хватает, знаешь, энергии? Или ты хочешь больше времени, потому что времени не хватает?
Больше времени, потому что, да, иногда я замечаю, вот энергия у меня есть, э, мне хочется, да, вот и то, и то, и то успеть. Как будто, вот, я всё хочу успеть за этот день. И на все 3 хобби сходить, и поработать, и щас с друзьями встретиться в общем, и по дому что-то сделать. А вот времени, да, мне катастрофически не хватает.
Да, м. <laughs> М, да, да. А, знаешь, бывали ли периоды, когда ты всё-таки находила это время? И что тогда менялось? А, у тебя были какие-то выходные, может быть?
Да, вот когда у меня был там более свободный день, я могла никуда там не торопиться, а, ну, и всё-таки я заранее продумала, да, что, ну, всё, что там бы ни было, я завтра, вот, иду на это занятие. И тогда, да, я всё-таки выделяла время, находилось, э, это время, и потом как-то, ну, получалось, что я даже всё успевала.
Да. А вот по приоритету, а, что у тебя стоит, вот, на 1 месте, что немножко отдаляет твои хобби от приоритета?
Ну, по приоритету, конечно, это работа в первую очередь. А потом уже, вот, я думаю, ну, у меня же там домашние дела. Как это, мне нужно там и еду приготовить, и там скупиться, да, в магазине. То есть, э, получаются вот такие бытовые хлопоты, они тоже, как-то я их ставлю, да, более в приоритет, чем ну своё хобби.
Мгм. Да, да. Да, я понимаю. А, хорошо, и такой вот вопрос на засыпку. А, сколько ты готова уделять этим хобби, вот, в течение дня?
Ну, это где-то час, а, да, 1,5, но я понимаю, что ещё дорога будет занимать время.
Да, да. Окей, спасибо, что поделилась. А, я попробую <chuckles> найти что-то, что можно тебе посоветовать, что можно сделать в такой ситуации. А, что насчёт, э, вот, убрать, эм, немножко, вот, э, планировать свои хобби? Вот, как, э, знаешь, как ты планируешь, э, день, э, или встречи какие-то. Вот, то же самое, только планировать свои хобби и, может быть, а, свои дела. Вот помимо работы, возьмём работу оставим, потому что работа эта <chuckles> на 1 месте 100 %. Вот. А, если мы возьмём, вот, бытовуху? А, что если урезать время для бы бытовухи чуть-чуть, вот, э, каждый день по чуть-чуть? И, может быть, откладывать и распределять так, чтобы в течение недели у тебя хватало всего поровну?
Да. Да. Конечно. Ну да, но не всегда получается вот бытовуху отодвинуть. Я пока не понимаю, как её отодвинуть, потому что я вот так, э, себе придумала, что только я я могу вот заниматься этими делами.
А. Мгм, да.
И вот я не знаю, как её отодвинуть.
Понимаю, да. Тоже сложно. А что, если совмещать, э, бытовуху и хобби? Ну, не знаю, знаешь, ты же хочешь спортом заниматься. А что, если если ты будешь там ходить в магазин, но ходить, например, вот пешком? И это будет совмещаться немножко со спортом, и как раз-таки ты идёшь в магазин, <chuckles> чтобы купить всё, что тебе там нужно.
Интересно. Ну да, да, в принципе, ну, я стараюсь, конечно, да, так делать там, выходить пешком, э. И просто я хотела ходить, э, в спортзал, <chuckles> чтобы это такой был более качественный спорт, потому что, ну, конечно, прогулка- это тоже очень важно, и это часть спорта.
Да-да. Да.
Ну, я просто, наверное, не придавала значения, когда так выходила в магазин, у меня же всё по-быстрому по-быстрому.
Да-да. Но, а, у тебя же есть, э, в течение дня время на отдых.
Да.
Вот можно совмещать и отдых со спортом. Ну, то есть можно сделать, э, спорт и зал, э, своим отдыхом. <chuckles> Ну, э, ты, конечно, будешь отдыхать меньше, потому что это всё-таки физическая нагрузка. Вот, но в то же время ты будешь, знаешь, приходить домой уже уставшая и спать. И вот ты этот отдых перенесёшь на сон больше, чем на вот этот отдых перед сном, знаешь.
Да, ну, в принципе, согласна. Да, вот, потому что у меня бывает, да, свободное время, и я могу этот час там просидеть, ну, в соцсетях где-то, а, или в чатах, э, а если я, вот, ну возьму этот час и пойду в спортзал, <chuckles> это же будет более полезно, чем, вот, э, просто потратить время, там. Эм
Мгм. Да, да. Да.
чем я буду просто сидеть, пить кофе, там, и сидеть в телефоне.
Да, да. Мгм, ну, ещё можно заранее определить, какие дела можно упростить или какие дела можно делать неидеально, чтобы тратить на них меньше времени, чем ты обычно на них тратишь. И тогда у тебя будет добавляться вот эти хотя бы 10-15 минут, вот, э, на хобби твоё. А, если как-то энергии не хватает, если мало сил, можно как-то облегчать себе задачу всегда и, э, не знаю, напоминать себе, что хобби- это как бы источник восстановления, и это больше тебе будет приносить какое-то вдохновение. А, и если ты в течение дня будешь им заниматься чаще, ну, точнее, больше уделять ему времени, то, может быть, ты тебе и отдых не нужен будет.
Да. Да, а ты имеешь в виду, не обязательно, да, ходить в спортзал, а можно и дома там себе какие-то тренировки устроить?
Да, можно и так попробовать. Вот, э, пока ты там, например, э, <chuckles> что-то готовишь, можно параллельно, а, не знаю, кросс делать. <laughs>
Да. Мгм.
Вот. Не знаю.
Ну, в принципе, да, хорошая идея. Ну, как вариант.
Мгм. Да. Но если хобби много, можно ставить приоритет, э, для каждого дня в нед в течение недели. То есть, э, откладывать, разделять эти вот 3 х 3 хобби у тебя там было вроде бы. Вот, разделять их для каждого дня в течение недели. То есть, э, не з не в 1 день и делать все хобби сразу, <chuckles> вот, а каждый день по 1. Вот.
Да. Да. Конечно. Ну да, я, э, думаю, что это хорошая идея- разделить их. Э, понятно, там, ну, например, понедельник, среда, пятница или что-то на выходные, да, оставить, и тогда будет, э, проще ну, как-то выделять время и распланировать свою рабочую неделю, и включать туда и свои хобби.
Да, конечно. Но это не обязательно всё должно быть, знаешь, идеально, всё по времени, <chuckles> чтобы всё совпадало. Можно начать с малого, и дальше оно пойдёт. Вот. Даже, м, знаешь, маленькое возвращение к хобби может дать тебе кучу энергии <chuckles> на след на целую неделю. Вот, поэтому я думаю, всё получится. <chuckles>
Конечн Да, спасибо тебе большое. Обязательно, вот, п придержусь, да, этого совета, что разобью на несколько, да, частей, на какие-то дни и буду постепенно внедрять это в свои привычки. И не буду уже отлаживать, да, ждать какого-то идеального момента, а всё-таки начну, а, планировать свою неделю и уже туда вписывать свои хобби. Спасибо тебе за совет, э, мне очень понравилось и помогло.
<chuckles> Спасибо тебе, что поделилась, конечно. Мне было тоже приятно поддержать тебя и, может быть, что-то насоветовать. Может, действительно что-то поможет. Если захочешь ещё что-то обсудить, то, пожалуйста, я тут. <chuckles>
Да, пока пока.
Пока пока.